Bravo.
É, o importante é você voltar e reto eh, retomar o o seu hobby de alguma forma. O melhor possível pensar, né, como que você faria isso sem prejudicar nem vizinhos, nem a nem a família, nem a esposa, nem a saúde, tudo isso. É um hobby mais complicado, porque ele exige realmente máquinas, né, essas coisas todas, mas não é nada impossível e é uma atividade legal, né, que f te faz bem, en então se se sente prazer em fazer isso, tem que tentar voltar.
<laughs> Então. Quem sabe, né, eu consiga Oh, eu posso começar pequeno, mas o ideal o ideal seria achar uma uma oficina mesmo e chegar lá j para conhecer a pessoa, falar: Ah, eu fazia isso aqui, isso aqui, eu tenho como mostrar o o Instagram, alguma coisa.
Sim, sim. S sim é é uma é uma já, é uma, né, algo a se fazer, né. É.
Eu queria um espaço para queria um espaço para recomeçar e quem sabe a pessoa
Sim, é u
seja receptiva.